बिल्कुल, बिल्कुल, सही है अब मैं आपके बात से सहमत हूँ क्योंकि अ, बच्चे लोग इतना निर्भर हो रहे हैं कि जंक फूड्स अ, मा मानो कि पास में ही दुकान है, वैसा करते हैं, क्योंकि अ, वो बोलते हैं ना वो वो बाहिर वाला खाना इतना टेस्टी बन जाता है, उनको उन लोगों को ज़ुबान के लिए। अ, जैसे कि आपने बोला पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बाहरी फॉरेन कंट्रीज़ के ही ए, खान-वान है, पिज़्ज़ा, बर्गर। हमारे देश का तो ये रेसिपी नहीं है। जी हाँ, इतना पसंद आ गया है कि आजकल के बच्चों को अ, ये हफ्ते में 2-3 बार मँगवा-मँगवा के खा लेते हैं और चाइनीज फूड मानो मोमोस और वो नूडल्स वो भी वो भी मिलता है ना वो भी अ, जंक फूड ऑर्डर करके मँगवा लेके खा लेते हैं। अ, घर पे यही खाना बना कर दिया तो मम्मी वो उन पसंद नहीं आता, उन बच्चों को क्यों? पता नहीं, बोलते हैं कि टेस्ट नहीं है करके। ये फूड में मानो इतना जी हाँ इतना हानिकारक होता है कि उन फूड में बहुत सारे टेस्टिंग पाउडर जैसे बहुत सारे विशालो पदार्थ मिल चुके हैं। इसमें उनको बहुत सारे अ, सामना ग अ, सेहत का भी सामना कन क पड़ सकता है। जैसे कि आपने बोला ना मोटापा और हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ अ, बहुत सारे बीमारियाँ आ रहे हैं, थायराइड जैसे, ये सभी इन जंक फूड के नतीजे ही हैं। नग जंक फूड के कारण ही हो रहे हैं इसका असर। आप क्या बोलते हैं इसका इसके हिसाब से?
जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ।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 जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि ज आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी जंक फूड्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, जिनकी जिसकी वजह से उनकी सेहत पे काफ़ी असर पड़ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर थायराइड हो गया, ये सब मतलब आजकल मतलब कम उम्र में ही लोगों को हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इससे अगर हमें अ, माँ-बाप अगर इससे जंक फूड से अगर बच्चों को बचाएँ, तो इन सब चीज़ों से वो थोरा ठीक रह पाएँगे। अ, उनको मतलब एक सही गाइडेंस दें और उनको स समझाएँ कि बेटा ये ख़राब चीज़ है, इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ए, आप इसके बदले आप फ्रूट्स खाइए ये अच्छा होता है। तो वो मुझे लगता है कि अ, ज़्यादा अ, मतलब अ, अगर फ्रूट्स और सब्जियाँ खाएँगे, हरी ज़ हरे साग-सब्जियाँ, तो उनका दिमागी विकास भी अच्छा रहेगा और वो अ, मंग उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और वो ज़्यादा मोटापा में भी नहीं मतलब रहेंगे।
<clears throat> जी। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल सही।